Ой, слушай, это было очень необычно. Оно прошло в итоге хорошо, но, э, было очень столько сомнений у меня, э, как я вообще это всё сделаю. И, э, так как вообще, в принципе, у меня не было опыта куда-то в одиночку вот ездить путешествовать, а особенно, знаешь, это была поездка на горнолыжный курорт, и для меня это было вообще с с да.
<chuckles> Мгм. На курорт. А куда это это в какую страну ты ездила?
А, я ездила, это было в России, то есть это горы в Сочи. И для меня это было, знаешь вот, ну, необычно, потому как я всегда, э, раньше всё это делала там либо с мужем, либо с друзьями большой компанией, а тут я просто совершенно одна. И первый раз, соответственно, на этом курорте.
Мгм. Ну, т ты Слушай, ну да, по-моему, на лыжах это такая типичная поездка, когда вот, да, с семьёй или с друзьями. А как так вышло вообще? С чего ты решила ехать одна?
А у меня просто, э, смотри, ситуация сложилась так, что у меня по работе, а, сложилась командировка. И она, вот, сложилась в то же направление. И я решила, как бы, с
А, и ты решила совместить приятное с полезным.
Да да, я отработала свою командировку и потом поехала в горы.